Ciao.
Ciao, di che parliamo oggi di bello?
Allora, ti propongo di parlare di di vacanze e del modo insomma di spenderle. Eh sì, fa sempre piacere.
Wow. Okay, u un argomento piacevole, decisamente.
Mh, mh, mh. Sì, e in particolar modo ti chiedo: tu come decidi tra vacanza al mare, in mo o vacanza in montagna?
Mh-mh. Mh, molto interessante devo dire.
Mh, sì.
Allora, eh, ci sono tanti tanti elementi. Intanto in generale io sono una che adora viaggiare e penso che, mhmm, non ci sia un modo migliore di questo per spendere i soldi. E e non mhmm, non lo faccio abbastanza purtroppo, ecco, è una di quelle attività che mi piacerebbe poter fare di più.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh. Okay.
Ehm, al mare o in montagna? Allora, io, mhmm, adoro il mare. Proprio sono sono una persona che lo frequenta ogni volta che può, che va al mare anche d'inverno, che le basta, insomma, passeggiare al mare o semplicemente vederlo. Quindi, non c'è partita tra mare o montagna: per me, è sicuramente mare, anche perché, onestamente, una vacanza tutta in montagna non me la immagino. Non so se sei d'accordo, ma che attività potrei mai fare in montagna? Cioè, non non mi ci vedo, ecco.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh. Mh. Allora, anch'io ti dico mare, anche per una questione di di mhmm, di tempo meteorologico. Io non mhmm, non tollero molto il freddo, cioè soffro veramente tanto l nei posti freddi. Quindi, mhmm, sicuramente, la montagna mi piace, però, tanto per cominciare, la visiterei solo in estate o in primavera- almeno in primavera inoltrata- perché, man mano che si sale, più freddo si trova e io non non riesco a vivermela bene, una vacanza col freddo. Mhmm, sebbene
Mh. Ecco. Sì, sì, concordo. La classica settimana bianca decisamente non fa per me. Uhm, l'idea di essere imbacuccati, prendi lo skilift sali, ehm, scivo cioè, senti il il gelo sulla faccia. Ma perché? Cioè, per me, non sarebbe una tortura, non sarebbe una vacanza.
Mh. Sì. No, no, no, no. Sì, idem. Quindi, anch'io mare, anche se la vacanza mare, per me, non è la classica vacanza in cui sto spalmata in spiaggia per, che so io, tutti i 7 giorni, se ne ho 7 o, insomma, non sto sempre in spiaggia, magari faccio delle escursioni in barca, guardo un pochettino che cosa c'è intorno. Ehm sì.
Mh-mh. Okay. Eh, sì, infatti. Non necessariamente, diciamo, vivere il mare da bagnante, però, ehm, andare in un posto di mare, comunque, ti permette, secondo me, di fare, mhmm, una serie di attività come, appunto, godersi le giornate all'aperto, godersi il mare, ehm, da una barca, fare una mini crociera, fare delle immersioni. E tante cose che, mhmm, insomma, lo rendono più appetibile, secondo me.
Mh. Sì.

Mh-mh. Poi noi ci siamo andati che il Natale era appena passato, quindi c'erano ancora tutte le le boutique, i negozietti <chuckles> Ah-ah.
Che bello le luci, deve essere stato bello. E mi dicevi che ti riproponi di mhmm, di tornare. Perché hai lasciato qualcosa in sos
Sì, sì, sì. Sì, ehm, <clicks tongue> ma guarda, mhmm, vorrei vorrei vederla avendo più libertà di girare con con un tempo, mhmm, primaverile o comunque più caldo. Ehm, non mi dispiacerebbe fare questa esperienza in un momento anche per farla vedere al mio compagno, perché lui non è venuto ed è comunque una bella città no, no, no, non c'era. Ehm, le sue ferie fondamentalmente non glielo consentivano. Ha ne ha poche e doveva fare una scelta. Ehm sì, siccome io quest'anno compio 40, e abbiamo da tempo progettato un un viaggio più lungo, ehm, abbiamo pensato di grazie, abbiamo pensato di concentrarle così.
Ah. Ah, non c'era? Mh. Certo, immagino. Mh. Auguri.
<clicks tongue> Ehm, io però ti devo dire, io sono stata in posti non non proprio di montagna, sono stata in Alto Adige, ehm, però in posti eh. <chuckles> Ehm
Mh-mh. Ah, eh caspita, <chuckles> come no? di montagna. Me lo immagino molto montuoso l'Alto Adige, sarà per il nome anche.
Eh, uhm, sì, però diciamo non sono salita in alture particolarmente proibitive, ecco. Però ho visto dei posti bellissimi. A me il p i posti e il freddo piacciono. Abbiamo visto il lago di Braies, il lago Tovel, è tutta verde. Ma ci siamo andati a giugno.
Ah, okay. Mh. Ecco, ti stavo per chiedere in quale mese fossi andata, perché in effetti, ehm, cambierà moltissimo da giugno a novembre.
Eh. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Tutti posti bellissimi. C'è praticamente un una serie di borghetti a misura d'uomo, ehm, una serie di mhmm, di riserve, insomma, i laghi sono splendidi, i paesaggi che ci sono intorno ai laghi ancora di più. Però, uhm, ci siamo andati che le temperature erano quasi quelle praticamente erano quelle del nostro giugno. Io vivo in Sicilia, ehm, non ho visto grosse differenze, sai? Consiglio.
Mh. Ah. Ah. Addirittura sentivi lo st la stessa temperatura di giugno al sud e in Alto Adige? Ah, questa è una cosa interessante.
Sì. E ti posso dire che anche la vegetazione era quella nostra, cioè vedevo un sacco di limo ho visto limoni dappertutto, gelsomini dappertutto. Mhmm, mi ha lasciata
Mh. Ma invece una curiosità: mi parlavi di laghi
Sì.
ehm, giusto perché insomma torniamo al <chuckles> al discorso iniziale, quindi alla ehm, al mio, mhmm, particolare amore per il mare. Questi laghi balneabili? Cioè la gente, mhmm, fa il bagno al lago così come lo cioè vedevi gente vive su
Sì. Ehm, allora